Ako kasi ano, inaalam ko talaga siya. Pero parang <gasps> sa instinct mo na lang din 'yon, eh, na kung sa tono ba no'ng kausap mo. Tapos 'yon nga kung may mga salita pa ba siyang sinabi pagkatapos no'n. Mamaya nag-sorry nga, pero may mga sinabi na parang may pangga-gaslight din, gano'n. oo. Parang sorry, pero hindi nga sincere na parang ikaw pa rin 'yong sinisisi. 'Yong sinabi na lang 'yong sorry just for the sake of it nga, sabi nga nila. <gasps> Parang sinabi mo na lang para 'yon, dahil lang para maayos na lang agad. Pero hindi mo talaga alam kung ano ba 'yong ginawa mong mali? Ano ba 'yong naramdaman no'ng, ah, kinakausap mo, di ba? Kaya ayun, do'n ko malalaman kung sincere ba talaga 'yong pasensya. <gasps> Tapos ano rin 'yon, eh, isa talaga'y malalaman mo sa kilos din. Kunwari, nag-sorry nga, pero sa susunod ginawa na naman, tapos paulit-ulit na naman. So, parang hindi naman talaga totoo 'yong pasensya niya. Kasi ginagawa pa rin ng paulit-ulit kapag ganoon, di ba? Tapos, sa pasasalamat naman, ah, mararamdaman mo rin kung totoo ba 'yong salamat o kung parang napilitan lang, ganyan. Kunwari kung tumulong ka tapos, ah, naghahangad pa ng, um, mas marami o mas malaki, gano'n. Mararamdaman mo rin 'yon sa tono nga, tapos kung hindi naman 'to required. Pero kunwari kung binabalik din nila 'yong pabor, <gasps> hindi na ay, hindi na out of obligasyon kundi parang gusto lang nila na tumulong din pabalik sa'yo, kasi na-appreciate nila 'yong ginawa sa'yo. Tapos ayun, sa kilos din, 'no? Ah, kap kahit habang kinakausap mo 'yong tao, 'yong, ah, non-verbal na ano niya, kilos. Kunwari, ah, kung close ka sa tao, 'yong pagyakap, ganyan. Tapos 'yong
Oo nga, 'no? Oo nga, tama. Mm. Dahil lang para magpaayos, tama. Mhm. Sabagay, oo nga. Mm. Nang mas madami pa, 'no? Oo nga. Mhm. Mm, tama, tama. Ah, kumbaga may body language, ano?